Exactement. Ouais, je je comprends parfaitement. Tu as envie de donner le meilleur de toi-même, de de pas paraître trop, heu, étrange pour pour la famille, donc heu, je je je comprends parfaitement. Et est-ce que tu tu tu as déjà vécu une sorte de situation un petit peu similaire ou ou pas du tout?
Mmh mh. Heu, bah, alors, heu, bonne question parce qu'en fait je pense que ça vient aussi de là, heu, ma crainte, c'est que, heu, ma relation précédente, c'était très compliqué, heu, notamment, heu, la belle famille a pas voulu me voir pendant un moment, enfin c'était un peu spécial. Heu et heu, bah, en fait, ils ils acceptaient pas du tout que leur fils refasse sa vie alors qu'il avait eu un enfant avec son ex compagne, enfin bon. Donc heu, la seule fois où je j'ai pu les voir pendant des des, en plus, c'est ça, c'était une célébration, heu, bah, ça a été après quand même, heu, 3 ans de relation et c'était compliqué, hein, tendu, heu, on voyait qu'ils étaient là, mais ils avaient pas envie d'être là, heu. Je pense ça m'a ça m'a un petit peu marqué heu <chuckles>
D'accord.